Ciao.
Oh, buon pomeriggio, finalmente ci siamo rincontrati. <chuckles> Come va? Tutto bene?
Ciao a te. <chuckles> Tutto bene, grazie, tu?
Tutto bene, tutto bene. Si sta annerendo un po' il tempo, però ci siamo.
Perfetto. Sì, sì, eh, questo quest'estate non ne vuole sapere di arrivare purtroppo, eh, anche qui da me, piove sempre. <giggles>
Mh, beh, beh, sì, eh. Finché non non arriva il caldo infernale so' co so' contento.
Esatto, esatto, no tanto poi ci toccano quei soliti 2 mesi di 40° <chuckles> e nostalgia dell'inverno. Comu <chuckles>
Mo sono stato Esatto, mamma mia. Non mi ci fa' pensa'. Com so stato a Fiumicino a mangia' fuori e, niente, mo' t'ho chiamato così almeno ci risentiamo. Allora, niente, stavo stav mi stavo interrogando su una tematica un po', mhmm, da una parte esistenziale, no, perché comunque, adesso come adesso, stanno succedendo tante cose, provano a riportare in vita specie estinte, ma io voglio partire alla base, voglio sradicare questo male alla base, no, quindi risolverlo prima. Come pensi che possiamo proteggere gli animali in via di estinzione dall'estinzione? Secondo te?
Mh-mh. Perfetto, <chuckles> dimmi tutto. Sì. Okay. <chuckles> Okay. Okay. Perfetto. Okay, questa questa è veramente una domandona che tutti gli addetti ai lavori dovrebbero porsi almeno 1 volta al giorno, penso che lo facciano. Ehm, eh, esatto. Guarda, ehm, banalmente, parte tutto, secondo me, da una maggiore tutela comunque dell'ambiente, della natura, cioè siamo sempre lì ormai. È tipo più di 20 anni che ci fanno una testa tanta con l'ecologia e l'ecosostenibilità e sono tutti temi sacrosanti, secondo me. Il problema è che mi sembrano, ehm, temi più che altro affrontati per scopi più propagandistici, no, che non, diciamo, risolutivi, ecco, alla fine. Perché
Spero. Sì. Certo. Mh-mh, mh-mh. Propagandistici intendi a livello proprio di consensi, ottenere tipo consensi a livello politico?
Anche, certo, sì, sì, ma, mhmm, le aziende stesse comunque, ehm, attuano tutte queste politiche che vengono dette di di greenwashing, no, cioè, quando dai all'attività che svolgi una connotazione, appunto, ecco, rispettosa dell'ambiente, del clima, eccetera, poi però se vai a vedere nella pratica fai poco e niente, ecco. Ehm, quindi mhmm, banalmente, ecco, già essere meno ipocriti su certi tipi di tematiche e preoccuparsene per davvero e non solo parlarne e basta, già sarebbe un bel punto di partenza, no?
Mh. Green. Mh, mh, mh, mh.